Oo.
'Yun naman kasi talaga 'yung mainam, eh, na 'yung pakikipag-usap. Tsaka gusto ko rin kasi na mapanatili 'yung respeto di ba, kasi basically ang bawat isa naman is en entitled tayo sa opinyon di ba, pero we see to it na hindi mo nilalabag 'yung karapatan niyang makapag-express din ng kaniyang opinyon di ba, dapat at most respect pa din talaga. Kaya sa mga anak ko, kahit na may mga gano'n kaming ano, binibigay ko 'yung respeto kasi hinahayaan ko sila mag-explain. "Sige explain your side," kasi minsan sila naman 'yung nagkakatalo-talo silang magkakapatid medyo close kasi 'yung age nila mga babae pa mga maldita ganiyan. Oo, di ba, so, eh, siyempre minsan 'yung ate nila parang feeling ng ate nila kawawa na siya.
Opo. Oo, totoo po. Oo. Opo. Mm. Ay, totoo po. Mm.
So sine-settle ko siya, ng ang lagi kong nire-remind sa kanila na, "Lahat naman kayo may punto, eh, di ba, lahat kayo entitled ng sa pagkakaiba ng mga opinyon ninyo. Pero ang mainam diyan, despite na nagkaroon ng argument panatilihin niyo 'yung respeto." Di ba, kasi wala namang di naso-solve, eh, na dadaanin sa usapan lang di ba? Mm. Ayan may tanong ako sa'yo, sige.
Oo. Mm. Respeto, tama po. Ay hindi, oo. Problema tama. Totoo, kasi oo. Ah, sige po, ano po 'yun.
Ayun, sa tingin mo lang 'no, ah, tutal naman napag-uusapan natin 'to 'no, ano 'yung pinakamahalagang gawin para 'yung katulad nung kanina may alam ka, pero may solusyon ka na kanina, eh, para maiwasan na lumala 'yung alitan?
Oo. Mm. Siguro minsan 'yung pag-a-adjust din.
Yes, correct 'yan.
Pero kasi hindi rin naman kasi maiiwasan na hindi magkakaroon ng 'di pagkakaintindihan lalo na po sa magkakapatid. Normal lang po yun, kasi minsan 'yun din po 'yung mga ano, nagiging, ah, tawag nito, nagiging dahilan kung bakit nagiging close 'yung mga magkakaibigan, ay mga, magkakapatid kapag oo, kapag na-resolve niye nila 'yung issues, do'n na sila nagiging mas close na, ah, kaya palang lampasan, maliit lang na bagay kaya naman palang palagpasin. At oo, isa na rin po 'yun, siguro para maiwasan 'yung kung kaya mo namang palagpasin 'yung bagay na 'yun, palagpasin na lang why not palagpasin na lang huwag na lang gawing big deal para makaiwas na din, mm.
Oo, mm. Kapatid, oo. Mm. Oo. Oo. Tama, oo, kasi Mm, kumbaga parang Magkapatid pa rin naman kasi kayo, eh, di ba, kaysa naman may masira pang relasyon na parang ang simple lang naman, eh, better yet pag-usapan nalang di ba, mm.
Mm. Totoo. Oo, kaysa 'yun 'yung 'yung pagiging, ang hirap din sa loob kapag may kaaway.
Oo. Yes ang ang liit ng mundo mo.
'Yung may mga hmm, totoo. 'Yung magkakasama lang naman kayo sa iisang bubong, tapos hindi pa kayo nagkakaintindihan, hindi pa kayo nagkakaunawaan parang ang bigat po sa dibdib.
Mm. Correct.